اتفضل تقول لي طبعًا أنا معاك اتفضل وبعد كده
إمم.
باقول لك أنا بجد اليومين دول عندي مشكلة كده رهيبة م مأ زماني خالص بخصوص أهلي وكده والشغل وكذا حاجة في نفس الوقت يعني، فكنت عا حابب كده أفضفض وأتكلم معاك لأن أنا باحب كلامك، وباحب يعني آآ أفضفض معاك جدًا.
إم آآ أنا سامعك قول وفضفض وقول و كل اللي في نفسك أنا يعني معاك و وتحت أمرك خالص، قول اللي أنت عايزه فضفض افتح صدرك.
ربنا يخلّيك أنا تسلم لي، ربنا يخلّيك أنا م ملخص الموضوع بالنسبة لي إن أنا عندي كده يعني أبويا وأمي يعني الوالدين عندي مسنين شوية وكبار في السن، و وفي نفس الوقت عايز ب عايز أوفّق بينهم ما بين الشغل ومش عارف أعمل الموضوع ده، يعتبر هُم ليهم طلبات يعني شبه يومية آآ، و وأنا طبعًا بابقى مشغول في الشغل ساعات وهو أنت عارف ال آآ يعني ما حدش ليه إلا أبوه وأمه، هُم اللي ربوه، هُم دلوقتي المفروض يعني المفروض مستنيين إن إحنا نرعاهم وناخد بالنا منهم لكن الصراحة الشغل برضه وقت الشغل مخلّيني مش آآ مش عارف أوفق خالص في الموضوع ده، وبسبب الموضوع ده أنا متضايق جدًا، مش عارف أقول لك الموضوع ده مضايقني إزاي.
لأ ما تتضايقش، يعني الموضوع بسيط. آه طبعًا، أبوك وأمك لهم حق عليك ما فيش يعني شَك م ما حدّش ينكر ده، والدك ووالدتك يعني حاجة قيمة في حياتك وكده ولازم ترعاهم ما فيش مشكلة وده يعني أنا مُتفهِّم منّك إحساسك ده. و وفكرة شُغلك برضُك إن المهم في حياتك ده برضُك يعني م مفهو مود ومفهوم والموضوع بسيط يعني أنت ما جرّبتش كده يعني تعمل أي حاجة بحيث إن أنت يعني ما تجيش على حاجة على التانية أو كده يعني إن أنت حاول تحاول مثلًا توازِن أو كده ما بين ال ما بين شُغلك وما بين رعايتك ل لأبوك وأمك؟
هاقول لك، أنا بالنسبة لي يعني آآ آآ ال الأه يعني أبويا وأمي أو الوالدين عمومًا بيحتاجوا كده يعتبر رعاية شِبه يوميّة. آآ يعني بيحتاجوا دَوا في مواعيد وفي نَفْس الوقت بيحتاج مثلًا إن هم ن ن يتنقَّلوا ما بين مكان لمكان آآ وفي نَفْس الوقت لازم حد يبقى عينيه عليهم علشان ياخُد باله إنّهم لو أحسن حد يُقع مثلًا حد ي حد بيكون لوحده و وفي نَفْس الوقت يعني ال الوضع بيبقى كده إيه، شِبه محتاج رعاية كاملة، رعاية طبّية بقى ور ورعاية بالمُراقبة ورعاية آآ بتل بالحركة وعلشان تساعد كل الأطراف إن هم يتحرّكوا آآ وفي نَفْس الوقت أنا ما باكونش فاضي أعمل كل ده.
أيوه. أنا مقدرّ طبعًا إن أنت مشغول في شغلك وكده، وده يعني شيء جيد اهتمامك بشغلك شيء مش مش وحش، آآ وأبوك وأمك برضك لهم حق عليك زي أنت ما بتقول كده، طب ما جربتش مثلًا تشوف حد من إخواتك، حد من حد يكون قريب منك يقعد جنبهم يرعاهم، حتى في الشوية اللي أنت تكون فيهم في الشغل أو كده؟
أنا والله بافكر أشوف الموضوع ده ممكن أشوف أعمله إزاي، يعني ب عايز أعمل الموضوع ده بس مش فاكر مش م مش عارف أنا ممكن أعمله إزاي الصراحة، آآ بافكر أشوف مثلًا حد من ال حد من الأقارب وكده بس أنت عارف يا أخي ب باحس برضو الموضوع بيبقى تقيل يعني إن أنا أشوف حد من الأقارب كده ييجي يساعدني و ويقف جنبي في الحتة دي باحسها تقيلة شوية. آآ فمش عارف أعمل إيه علشان الموضوع ده يعدي معايا وفي نفس الوقت آآ يعني اللي أجيبه ده ما ما أحسس ما يحسسنيش ولا أنا أحس إن هو تقيل إن أنا إن أنا باتقِّل عليه أو حاجة زي كده.
عندك حق طبعًا آه، عندك امم. لا الموضوع سهل برضك وما تاخدش الموضوع على صدرك أوي يعني، أكيد هتلاقي برضك بعض ال القرايب م منك قريبين منك مثلًا وهيتفهموا وضعك وممكن يساعدوك وكده، يعني حد يكون قريب كتير منك مثلًا ممكن أخ، أخت مثلًا دول يشاركوك مثلًا في الحاجة اللي أنت عايز تعملها لوالدك ووالدتك م من حيث الرعاية أو ال أو تقديم الدواء أو كده، ما جربتش تشوف أخ يكون قريب أو أخت؟
والله يعتبر يعني هم موجودين وكل حاجة، بس أنا أقرَب واحد لأبويا وأمي، يعني أقرَب واحد ليهم آآ في السَكَن وفي ال وفي يعتبر لسّه عايش معاهم ما اتحرّكتش في مكان تاني آآ غير غير غير مثلًا إخواتي، إخواتي كل واحد مشغول في حياته. وعايز برضه أقول لهم يا جماعة ما تيجوا كده ت ت يعني ما تيجوا كده تشوفوا وتتابعوا معايا إن أبويا الأب والأم وكده وتكونوا واقفين معايا مش مش بالاقي الاهتمام اللي أنا مستنّيه الصراحة، يعني حتّى لو يوم واحد بس في الأسبوع أو كل واحد فيهم أخَد يوم وأنا أخدت الباقي، يعني هيقف يعني هيهوِّن عليّا الموضوع شوية، إنّما الصراحة لأ، مش بالاقي ال مش بالاقي الموضوع ده خالص.
آه. بس هو كويس خطوة منّك إن أنت أهو بتحاول أهو، يعني أنت يعني بتحاول تحِل مشكلتك و وب وبتفكّر و وكُونك إن أنت بتفكّر يعني ده ده أول خطوات ال الوصول للهدف اللي أنت عايزه، ما دام بتفكّر وبتقول كده أنا كلِّمت أخويا وأختي، بس برضُك يعني أنا مش لاقي اهتمام، ده يعني شيء برضُك ي آآ أنت أنت كده تُحمَد عليه وده مجهود ويعتبر ده نوع من أنواع البِر، فما تقلقش خالص الموضوع سهل يعني ما ت ما تزعَّلش نَفْسك وهيتحل. طيب ما فكّرتش تكلِّم مديرك مثلًا إن هو ي يسيب لك وقت صغير كده من الشُغل بحيث إن أنت تطُل عليهم طَلّة كده حتّى أو تبُص عليهم بَصّة، عايزين حاجة أو كده؟ إمم.
آه طبعًا، فاهمك، فاهمك. بس المدير عندي طبعًا يهمّه الشُغل، يهمه إن أكون واخِد بالي من الشُغل ويهمّه إن أنا ما أقصّرش في الشُغل آآ والصراحة يعني ما جرّبتش أدخّله في القصص اللي زي دي حتّى لو دخّلته، يعني <clears throat> لو هو دَخَل بطريقة غير مباشرة يعني، آآ بيكون بس لأجل الاستثناء. يعني الموضوع مش عَمّال على بَطّال، "والله يا ريّس بس عشان معايا ظرف النهاردة والموضوع مثلًا بيحصل كل فين وفين مش على طول." فمن هنا بقى
آه. إمم.
ب بدأ الموضوع إن هو آآ آآ إن إن أنا مش إن أنا مش عارف أوازن وإن أنا مش عارف حتّى أقول له آآ يعني أقول يعني يعني مش عايز مش عايز أبقى تقيل حتّى برضه على المدير، عايز عايز حتى عايز إخواتي ييجوا يساعدوني بس من غير برضه ما من غير ما أنا كل شوية أطلُب منهم، ل فالموضوع ب ما أنت عارف كده لمّا تطلُب حق مُكَتسَب، يعني تطلُب من إخواتك يساعدوك وهُم مش بيساعدوك أو مش بيقفوا جنبك في الحتّة دي، بيبقى فيها ت يعني تحس بتحس بتُقْل الصراحة.
ما تق آه. آه. والله أنا حاسس بيك، هو فعلًا الموضوع صعب شوية، كون حتّى المدير يعني مش همُّه غير الشُغل وإخواتك برضُك يعني حاسس إن الموضوع هيبقى تقيل عليهم، أنا مقدّر فعلًا يعني حتّة الارتباك اللي أنت فيه. بس يعني الم ب كل مشكلة ليها حَل ما تقلقش يعني خالص ولا تشيل هَم يعني الدنيا بسيطة خالص وع على فكرة يمكن أنت آآ في كُونك إن أنت بتفكّر في بِر والديك وكده هأ ده ده ده حد في حد ذاته نوع من أنواع البِر، ف يعني إن شاء الله هتتحل اتطمّن خالص يعني. طيّب حتّة أخوك وأختك وأنت حاسس إن هي تقيلة، طَب ما فكّرتش مثلًا تجيب حد كبير من العيلة يكلِّمهم يقول لهم مثلًا ده أبوك وده أمكم، ساعدوا أخوكم، أخوكم مشغول أو كده أو حاول مثلًا يحِل معاك أو كده والّا ده ما حصلش؟
والله أنا فكرة حلوة على فكرة، اللي أنت قُلّتها فكرة حلوة إن أنا ممكن أشوف حد من قرايبي ي يتكلّم معاهم، يقول لهم يا جماعة شوفوا مثلًا أخوكم بيتعب في إيه وساعدوه، ممكن أعمل كده، بس
إمم.
مش عارف
بس آآ آه، يعني أنت شايفها تقيلة.
مش عارف هي مش عارف إن يعني ما أعرفش الموضوع هيبقى أخباره إيه، هم هيوافقوا والّا لأ، ال القِصّة هتبقى ماشية إزاي، دي حاجة لسّه ما أعرفهاش الصراحة. آآ
جرب، جرب يعني أنت لو جربت
يعني يعني ممكن ممكن أشو ممكن أشوف حد من العيلة مثلًا خال أو عم، يكون عارف الأطراف كلَّها، ممكن.
آه. آه يعني آآ وكمان على فكرة آآ الناس الكبيرة بيبقى ليهم تأثير أق أقوى شوية يم يمكن أنت عشان أخ صغير زي أنت ما بتقول أو كده أو يعني برضك حاسس إن الموضوع تقيل بينك وبين إخواتك، لما هتدخّل مثلًا خالك أو عمك بطريقة تانية هيبقى ليهم تأثير أقوى، آآ أكيد الخال والعم ودول ناس سنهم كبير وهي هيتسمع لهم وأكيد المشكلة هتتحل ما تقلقش خالص. طيب يعني طيب لو حتى مثلًا فكرة إن أخوك وأختك ديّة مثلًا ما نجحتش ما فكرتش تجيب حد مثلًا من الناس اللي بيقعدوا مع المسنين ويرعوهم وكده، أو تدي له جزء مثلًا م مالي مثلًا أو كده، بحيث برضك كان تكون ده حل من الحلول، والّا أنت ما فكرتش في كده؟
فكرت الصراحة إن أنا أعمل كده، لكن أنا لسه ما نفذتش الحتة دي يعني باقول كده إن دي أخليها آخر حل لأن أنا مش على آخر الزمن يعني اللي هيرعى آآ أهلي أو أبويا أمي آآ حد من برّا يعني، يعني ده اللي أنا كنت باقول عليه فده كان ممكن أعمل كده لو الدنيا قفلت خالص أشوف حد مثلًا ب بأجر بأجر شهري يقعد معاه مثلًا أو يقعد معاهم وأنا مشغول أو أنا مش موجود، آآ يعني على الأقل ال مثلًا من الصبح مثلًا لحد ما أرجع بعد العصر كده، و وبحيث إن يبقى حد كويس وأمين بس برضه ال الموضوع ما ده الموضوع ده محتاج إنك ت ت تختار حد ثقة وحد أمين، علشان تتواصل معاه وعلشان آآ ي إن هو ياخد باله وأنت ت وأنت في نفس الوقت برضه تتابعه، فالموضوع يعني مش صعب برضه، بس مش سهل.
آه. عندك حق طبعًا. أيوه، أنا أنا مقدّر طبعًا إن كُون إن واحد غريب يقعُد مع أبوك وأمك وكده، هتبقى أكيد مش متطمّن، بس يعني آآ آآ أكيد هتلاقي حواليك ناس كويسة و وكُونك إن أنت برضه بتفكّر في حلول كده جميلة أهوّة يعني في خطوات، يعني أنت الأول فكّرت في أخوك أو أختك ودلوقتي أهو بتفكّر في حتّة إن أنت ممكن تجيب حد بس يمكن أنت مقلَّق شوية من إن حد غريب يقعُد مع أبوك وأمك و وكده، آآ ده شعور طبيعي ما فيش أي مشكلة، أي أي حد هيحسّه عشان آآ ل لإن الأب والأم حتّى لمّا بيكونوا مُسنّين بيبقى القَلَق القَلَق عليهم أكتر شوية ما أنا مُتفهِّم ده. بس يعني أكيد هتدوَّر وهتلاقي مثلًا حد يكون أمين، الدنيا بتبقى مليانة برضُك فيها الكويس وفيها الوِحِش وأنت برضُك لو بصّيت كده وحاول يكون مثلًا الشخص اللي أنت هتختاره ده وكده ما دام أنت الموضوع في دماغك وبتفكّر فيه أهو، حاول يكون الشخص ده يكون ق قريّب أوي مثلًا من الحتّة بتاعتك أو من أو تكون يعني على معرِفة سابقة بيه ويكون عنده مثلًا الرغبة إن هو يقعُد مع أبوك وأمك ويكون عارفكم كويس، من كده ممكن المشكلة بتاعتك دي تتحَل وهت والدنيا تمشي معاه.
عندك حق، يعني الح الفكرتين دول اللي أنت قُلتهم آآ، يعني فك عاجبيني شوية آآ، وأنت عارف إن أنا أساسًا في الأساس باحب أتكلم معاك جدًا، وأنت برضو بتطلّع لي أفكار حلوة جنب إنك بتسمعني وبتنصت ليّا، ودي حاجة باحبها جدًا الصراحة في قعدتنا آآ، بس آآ، <breath> يعني أنا الحساسية بتاعتي دي اتجاه إخواتي واتجاه إن أنا أجيب حد يتكلم أو اتجاه إن أنا أدخّل حد غريب البيت علشان ياخد باله من أهلي، الحساسية دي أتعامل معاها إزاي؟ يعني أنا حاسس كده إن الموضوع بالنسبة لي فيه إحساس رهيب بالتقصير، وإحساس كده بال بإن أنا مش عامل اللي عليَّ، أو فيه تقصير أنا باحاول
إمم.
أحلّه ومش عارف.
والله، هو شعورك طبيعي خلّي بالك، و وكونك إن أنت حاسس الإحساس ده ذاته كده ده هيخلّيك مش هتقصّر صدّقني يعني آآ، شعور شعورك كده آآ، إن أبوك وأمك دول حاجة غالية كده، وإن أنت حسّاس في الموضوع ده، وإن أنت م إن أنت حتى يعني م م مستكتر على نَفسك إن أنت تجيب حد غريب أو أو تدخّل حد غيرك إن هو يرعاهم وكده، ده في حد ذاته لأ، يعني ده شعور طبيعي خالص، مش حساسية ولا حاجة لأ، أنت كإبن بار وحابب أبوك وأمك المُسنين، ما ما فيهوش أي مشكلة خالص، خالص، بس جرب كده، جرب وشوف حد يكون كويس خالص ويكون قريّب منك وأنت بتثق فيه، وإن شاء الله يعني الدنيا هتمشي ما تقلقش يعني، وربنا يخلّي لك أبوك وأمك يعني.
افت تسلَم لي، ربنا يخلّيك. أنا كده فهمتك يعني يعني إن أنا مش لازم أبقى حسّاس أوي في القصة اللي زي دي علشان برضو في نَفْس الوقت ألاقي مساعدة، والأهم مساعدة والدي ووالدتي، ودي أهم من أي حاجة وأهم من حساسيتي، ودي حاجة أنا فهمتها فعلًا. باشكرك جدًا حقيقي على إنصاتك ليّا واستماعك آآ، ما أنا أنا باحب جدًا إن إنصاتك ليّا واستماعك ليّا، ودي حاجة ما أقدرش أن يعني أنساها لك، شكرًا جدًا بجد ليك.
إمم. العفو على إيه، أنا تحت أمرك في أي وقت.